Você acha que entendeu?
Não preciso de aprovação, né, eu já estou satisfei concordando, né, ok.
Não, exa exatamente. Não vai nem perguntar. Você está com aquela roupa e mesmo que alguém fala assim: "Nossa" "se vier o frio que você está esperando", aí você vai falar assim: "É mesmo, né, se vier eu vou estar protegida".
Ai, você falou uma coisa certa, olha aí que ponto que bacana que você me trouxe, a insegurança, "ai, se vier o frio", isso aí é muito comum. Eu sou uma pessoa que sinto muito frio, muito frio, então, para mim
Não é comum? Aí você põe uma roupa, aí a pessoa que não é friorenta

Porque é uma pessoa muito importante pra você.
Muito, e o peso é muito dobrado. <chuckles>
Aí Sim, sim, porque esse peso é porque vem de alguém que você é tipo assim, a última pessoa que eu espero que me critique é ele. Pode todo mundo me criticar, foi o que você falou.
Totalmente, isso aí.
É a última pessoa
Eu até digo algumas vezes pra ele, assim: "Amor"
Só que veja bem, só tem vocês 2. É o mais próximo, é pra quem você mostra, é com quem você divide.
Isso.
Entendeu? Então, também saia desse modo mimimi.
Hum, de defesa, de vitimismo?
Não, de vitimismo.